Скажи, а как лайки влияют на твою самооценку?
Слушай, знаешь, на самом деле они вот не на самооценку влияют, но они н с каких-то пор для меня в какой-то степени важны, потому что я несколько лет назад, э, переехала в новую страну, вот, и, э, вот как-то, и, ну, и я как-то, м, до этого не очень акт м до этого как до этого была активной, там использовала, а, "Фейсбук", к какие-то там ещё платформы. Потом, э, а у меня был момент, когда я бросила это всё делать, а потом, когда я переехала в новую страну, я начала опять заново это делать. И мне это важно, потому что для меня это какая-то связь с людьми, которые остались вот в России.
Мгм. Мгм. Мгм. А, понятно. Слушай, ну, а какими ты соцсетями сейчас активнее всего пользуешься?
То есть Я пользуюсь в целом, ну, вот именно там, где я размещаю информацию, там какие-то свои посты, я пользуюсь только "Фейсбуком" и "Инстаграмом". И на самом деле я как пощу это в "Инстаграм", а в "Фейсбук" просто это копируется, то есть дублируется. Да, я сначала думала, что, может быть, не делать этого. Но потом в какой-то момент поняла, что у меня вот часть друзей, которые там где-то в России или по миру находятся в "Фейсбуке", а часть в "Инстаграме", то есть частично пересекается, но не полностью. И я поэтому оставила их обе. Я не пользуюсь, э, "ВК". Ну, потому что как-то он для меня какой-то такой сложный. И как-то я им- я даже не помню, для чего я в нём зарегистрировалась. <chuckles>
Мгм. Мгм, м. Автоматически, да, ага. Мгм мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Ну, слушай, если ты жила в России, наверняка, ты изначально им пользовалась, потому что это всё-таки соцсеть такая, что нет?
Неа, не не не, я его прям зарегистрировала ни не сразу, когда он появился, и у меня был то есть я для чего-то это сделала. То ли какая-то группа там была, мне важно. В общем, это была какая-то вот прям специально я пошла и сделала это. Потом я долго его не открывала вообще. Потом я открыла его в какой-то момент и увидела, что там, мне там 3 раза писали, что меня там, оказывается, взломали. Ну, то есть, какая-то такая история.
Мгм. <laughs> А ты даже не подозревала, да?
Абсолютно, да. И в какой-то момент я вот когда переехала, думаю: "Да, ну, может быть, воспользоваться 'ВК', потому что щас в России всё-таки соцсети 'Инстаграм' и 'Фейсбук' они не так популярны, да, их там реже смотрят". Я открыла "ВК", поняла, что я в нём вообще ничего не понимаю. Он какой-то совсем не такой. И вот это, знаешь, история, когда там тебе надо прочитать инструкцию, чтоб что-то начать делать, и ты и я такая: "Ну нет". И закрыла. <chuckles>
Мгм. М-да. Мгм. Мгм. <chuckles> Не хочу время тратить, свои ресурсы, да, поэтому не хочу разбираться.
Ну да-да, я так думаю: "Ну, ладно, я подумаю об этом, если я пойму, что там, м, э, там люди, которые мне интересны, их прям совсем нету щас в 'ФБ' или в 'Инстаграме'". Думаю: "Ладно, я тогда подумаю о 'ВК'". Ну, пока, в общем, вот прошло несколько лет, пока
Мгм. Мгм. Про "Телеграм", кстати. Пользуешься "Телеграмом"? "Телеграмом" пользуешься?
А? Ну, у меня нету канала в "Телеграме". Я в "Телеграме" подписана на какое-то количество каналов моих друзей, и я их читаю. Но на просто какие-то общие каналы, ну, и использую его как, наверно, основной мессенджер, в котором я переписываюсь со своими друзьями. Вот "Ватсап", получается, и "Телеграм".
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А слушай, ну давай тогда вернемся, наверное, к этим самым пресловутым лайкам, да, <laughs> раз уж ты говоришь, что раньше ты меньше пользовалась социальными сетями, а теперь, когда ты переехала, ты для тебя это такой вот инструмент и способ, а, а, связи, да, с твоими друзьями, с твоими близкими. Вот. То есть для тебя как бы получается, что не то что даже лайк может быть, или именно лайк вот значит, что человек прочитал или просмотрел твою фотографию или твой пост, или вообще любая коммуникация.
Мгм, мгм. Мгм. Слушай Ну вообще любая, но вот, э, я не знаю, по моему опыту, а, последний- ну вот с момента как я переехала- я прям вижу, что люди меньше какие-то комментарии пишут. Может, потому что у меня какие-то такие посты, на которы ну там там как мы куда-то сходили или какие котики или еще что-то. Я иногда о чём-то размышляю, конечно, там там о книжках иногда пишу там или об особенностях, а, страны, но чаще люди просто лайкают. Не, ну то есть бывают комментарии, но их очень мало. Может быть, потому что сам по себе "Инстаграм"- это, наверно, всё-таки соцсеть про картиночки и про реакции на эти картиночки, а не про тексты.
Мгм. <laughs> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну, на самом деле же есть, а, разные каналы, где пишут очень длинные и очень серьезные тексты, и очень много комментариев, э, может быть, зависит именно д действительно от того, что пишется и насколько заинтересована вот, э, аудитория, которая подписана на тот или иной канал.
Слушай, я экспериментировала, и меня это на самом деле где-то забавляет, где-то удручает, потому что для меня в соцсети, кстати, текст гораздо важнее, чем фотки. То есть иногда я ну, иногда я размещаю просто там пост бе с маленьким количеством текста, но чаще всего я пишу относительно большие тексты, такие прям, знаешь, там если брать телефон, то там строчек там 10-15, ну прям много.
Да. Да. Мгм. Мгм. Слушай, ну это не такой большой текст. Некоторые пишут такие тексты, что не помещаются на 1 экран телефона. <chuckles>
Да. А, ну, н может, я тогда не ну, в общем, да, я тогда хорошо, тогда я пишу какие-то средние тексты, я их в пишу, то есть такого, что я прям разместила просто фоточки и там написала 1 предложение. Бывает, но реже. И и, э, я, ну, тяготею к каким-то смешным текстам или забавным. Мне нравится там какой-то находить что-то смешное, как какие-то курьезы, еще что-то. И я очень часто понимаю, что люди не читают, что люди посмотрели фотку или фоточки, отлайкали, но, скорее всего, не прочитали. Ну, потому что там иногда бывают такие тексты, которые, очевидно, ну, д должна быть реакция, и р реакция не лайком, а а ответом каким-то, но нет их по
<chuckles> Средние средние. Мгм. Мгм. Да. М. Да. Ну, то есть это какой-то призыв, например, знаешь, некоторые пишут, э, какой-то текст и потом спрашивают: "А вы как думаете? Там поделитесь своим мнением". То есть у тебя именно это какие-то тексты с призывом или просто какая-то такая ситуация, которая априори вызывает какие-то вопросы и какие-то деб дебаты?
Ну Он Ну, вот скорее ситуация, которая может вызывать дебаты, да, вот, там, вот, наверно, что-то такое, чем нет, пр п то есть в открытую я не спрашиваю, там: "Ответьте мне", да. Нет, такого нет, но щас, наверно, мне сложно как-то прям сразу из головы взять пример, ну вот, э, э, как бы я бы на такой текст, отв как какой-то бы всё-таки комментарий написала, <snorts> мне так кажется, вот, а я вижу, что люди нет, люди просто лайкают. И здесь тоже смешно, я там делала всякие эксперименты. Я там, например, писала текст и там прикрепляла фотографию, где нет меня, но просто красивая фотография. Потом я писала текст и, например, прикрепляла котов. У меня 2 мейн-куна, вот, у меня миллион фотографий с ними очень красивых. Или там я делала фотку и прикрепляла себя. И там, условно, там я понимала, что эти тексты, ну, там плюс-минус какие-то одинаковые, ну, с не в смысле одно и то же написано, а там одинакового интереса
Мгм. Да. Мгм. Да-да. Мгм. <chuckles> Ну, ничего себе. Мгм. Мгм. Хм. Мгм. Нет, я поняла поняла, мгм, смысловая нагрузка примерно какая-то, да?
Да, одинакового и какой-то заинтересованности и, а, а вот фотки, знаешь, как сначала побеждали фотки котов.
<laughs> Ничего себе! <laughs>
То есть, если я размещала котов и дальше ничего не писала или писала какую-то глупость, эти посты собирали максимальное количество лайков.
Стопроцентный успех. Мгм.
Потом я заметила, что если есть пост, где есть я и, например, я что-то сделала, ну, например, я там у меня день рождения или там я чё-то пробежала, или там вот я права местные получила, да, к примеру.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть какие-то события важные, да, которые предпо реак
Да, да-да с То есть я есть на этой фотографии, я достаточ ну, я такая прям большая какая-нибудь, прям не маленькая, знаешь, там я где-то и горы, а такая прям, различимая. <chuckles>
<laughs> Мгм. Крупный план, да, мгм.
Да, да-да-да. Вот эти фотки стали побеждать котов. И я с ними даже там дискутировала, говорю: "Ну что, м молодые люди?" Говорю: "Ну что, парни?" <chuckles> Да, да-да. "Вы думали, это вы милые, но нет! <chuckles> Моя фоточка с медалью там с полумарафона сделала вас!" <chuckles>
Мгм. М-да, успех кому достался теперь, и кто главный, да? А, да. <chuckles> Слушай, ну, значит, все-таки публика твоя, а не твоих котов, которая з на тебя подписана. Ну и то есть, получается, меньше всего у тебя, наверное, реакций было, да, именно на те посты, где не было ни котов, ни тебя.
Ну да, ну я А, да-да-да. Но ты знаешь, мы с котами там вровень идем, там где-то чуть-чуть <chuckles> я п сейчас побеждаю
<laughs> Так, подожди, а если ты с котами на фотографии?
О, это вообще был взрыв! <laughs> Да-да-да, это, кстати, была смешная исто О, вот, это, кстати, вот хороший пример про не читают тексты. Слушай, прям в идеальный. Значит, я в какой-то момент захоте э, по захотела поучаствовать в, а, "Инстаграме" в конкурсе. А, я там хотела выиграть, ну, не помню, ш не важно даже, что-то хотела выиграть. И чтобы выиграть, мне нужно было, чтобы мой комментарий к конкретно посту в этом сообществе набрал больше всего лайков, то есть там, а, победи а, победа в конкурсе была по набору лайков.
Ход конём! <laughs> Так, давай. Мгм. Ага. Так, поняла.
Вот. И я думаю: "Так, но мне надо что сделать?" У меня, в принципе, там иногда посты могут собрать там 100 лайков, с для меня, мне кажется, это много, ну, для меня. То есть я я не блогер, но там чё-то пишу и думаю: "О, я сделала очень классные фотографии себя с котами". То есть я их держала в 2. Вот ты можешь представить, когда там человек держит 2 мейн-кунов, они так свисают очень длинно, у них очень смешные морды, то есть прям очень классная была фотография, прям
Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> И при этом еще и сама себя фотографировала как селфи, что ли?
Не не не, меня муж фотографировал, ну, там
А, ну, хорошо. А то я думаю, как же можно 2 огромных котов держать, ещё и телефон? <chuckles>
Ну, можно, но, э, тогда у тебя будут куски котов и куски тебя. Вот, а это прямо получился Мы сделали прям в нескольких интер мы прям заморочились! Мы сделали в нескольких интерьеров там 4 фотографии, очень классные, ну, прям реально красивые. Я написала очень классный, очень смешной текст к этому посту, прям это, прям так, это там что-то там, вот ну, прям классный текст. И в конце этого текста я написала, что, пожалуйста, мне нужно, чтобы вы прошли по ссылке по определенной и поставили лайк моему посту, э, э, не посту, а комментарию. А, значится, дальше что я п А я это сделала, еще я понимаю, что у меня, э, там русская аудитория, а это значит, я думаю, поставлю вечером, у меня здесь вечер, там как раз день, утром проснусь, посмотрю, что. Я просыпаюсь утром, у моего, значит, вот этого поста там 80 лайков за ночь. Это прям много, для меня много, прям прям вообще класс. Сколько лайков, комментариев плюсом? 2.
<laughs> Понятно. <clears throat> Мгм. Мгм. Заморочилась, в общем, да. Мгм мгм. Да-да-да. Да-да. Круто, конечно, ага. Да. Мгм.
То есть люди смотрят картинки, люди посмотрели мои фотографии котов, им они понравились. Я даже зашла в статистику "Инстаграма" и увидела, что вот эта вот конверсия- там можно посмотреть статистику, сколько увидели ваш пост и сколько отреагировали. Конверсия была, ну, прям очень хорошая. Я специально предыдущие посмотрела посты. Конверсия идеальная, но текст н ну, я я делаю вывод, что если они поставили лайк, то нав и и не сделали следующее действие, либо следующее действие было для них слишком сложным, но, скорее всего, нет, потому что это люди, которые, ну Я щас дорасскажу. Ну, то есть, а, текст не читали. Потом я, значит, пошла к нескольким из них, е ну, потому что мне всё-таки хотелось выиграть. Я просто в личку написала, говорю: "Слушайте, а вот там вы лайкнули мой пост про котиков, а вот я там просила вот это сделать". И да, говорит: "Ой,- говорит,- а а я там че-то не дочитала". Ну то есть не читают. <laughs>
И всё это Да-да. Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Да. Да-да-да. Мгм. <laughs>
Ну, по крайней мере, моя аудитория, то есть я тоже не буду так гл глобальные-то выводы глупо делать, то есть конкретно моя аудитория даже, как мне кажется, там, ну, хороший был текст, и муж говорит: "Да, классно, смешно", не читают. <chuckles>
Мгм. М. Слушай, ну, а, э, а ты не спросила, а, например, если это какие-то твои, может быть, близкие друзья, да, или какие-то приятели там хорошие, да, ам, причин, <chuckles> ну, чтобы понять вообще, почему люди не читают?
,да я даже сама знаю! Вот я захожу в "Инстаграм", например, и если я вижу, что мой знакомый- он мне приятен, интересен- что-то разместил, даже если мне не нравятся его фотографии, я их лайкаю. Если там фотографий, например, много, а я первые 2 посмотрела и мне там они как-то не очень зашли, я дальше не смотрю, но лайк я поставлю. Ну то есть <laughs>
Мгм. М. Мгм, но отмечусь, да, то есть. <chuckles> Для тебя действительно это какой-то, м, ну, может быть, какая-то, а, какой-то, м, такой важный жест, да, что ты просмотрела, вот ты оставила тут свое сердечко, да, идешь дальше, даже если ты потом не прочитала, не досмотрела.
Да, да-да. Ну, то есть ма Да, да. Мне кажется, это, ну, здесь несколько моментов. 1 момент- это всё-таки, наверно, особенность "Инстаграма", потому что я вот тоже так наблюдала. У меня же одни и те же посты, что в "Инстаграме", что в "Фейсбуке". Вот в "Фейсбуке" чаще приходят с какими-то комментариями, то есть чё-то там пишут. В "Инстаграме" меньше. Опять же, возможно, это моя аудитория. Я, ну, то есть я подписана в "Инстаграме" на разных людей, и я вижу, что есть там- ну, это скорее блогеры всё-таки, а я всё-таки нь не блогер. <chuckles> Вот. У блогеров, конечно, там есть посты, которые набирают много комментариев. Но вот, наверно, посты в "Инстаграме" просто людей, там, моих знакомых или там знакомых по "Инстаграму"- чаще всего там просто фотографии, которые кто-то лайкает, и, в общем-то, какие-то комментарии, ну, я вижу редко.
Мгм. Да, да. Мгм. Мгм мгм. <giggles> Мгм. И всё. Мгм мгм. Ну да, действительно, может быть, потому что люди выбирают себе какого-то блогера, да, которым они интересуются, и они каждый каждый пост внимательно прочитывают, потому что, может быть, сама тема им интересна. Остальные, может быть, как-то на бегу всё делают, и поэтому хочется максимально полайкать, но времени читать пост просто нет. <laughs>
Мгм. Может быть, так. Может быть, часто люди там не пишут ничего интересного, да, там, напишут что-то там, не знаю, к
Мгм. Но это не твот не твой случай, ты пишешь, если говоришь, что интересно и весело, может быть, просто у человека не было времени прочитать твою
Э Ну да, опять же, может быть, это, как мне кажется, интересно и весело. Да, там в и в отдельно взятой семье мне и мужу кажется интересно, а люди вокруг говорят: "Ну, окей". <laughs>
<laughs> <laughs> Мгм. Слушай, ну, спасибо за такой веселый разговор по поводу того, как лайки влияют на твою самооценку.
Да, и тебе тоже спасибо.